तो, देखिए, मेरे साथ क्या परेशानी हो रही है कि मेरे को कुछ भी अगर काम करना होता है और उसके अलावा काम के साथ-साथ बोलो कोई भी नई चीज़ कोई शुरुआत करनी होती है किसी भी नई चीज़ की, तो मेरे को उसमें मतलब परेशानी ये है कि मेरे को आत्म-संदेह बहुत है उस चीज़ पे। मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये मतलब मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? मतलब मेरी गलत सोच जो है ना, वो पहले आती है और अच्छी सोच जो है, वो बाद में आती है। और मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी जो काम मेरे अच्छे भी हो सकते हैं, वो भी मैं करना छोड़ देता हूँ, ये सोच के कि कहीं वो अच्छे की जगह, गलत ना हो जाएँ। और इसी चीज़ की परेशानी का मैं आज हल ढूँढ़ने आपके पास आया हूँ कि क्या, कैसे तरीके अपना सकता हूँ? क्या कोशिशें मैं कर सकता हूँ, जिससे ये जो मेरे आत्म-संदेह की जो परिस्थिति है इसको, मैं शांत कर पाऊँ?
जी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आई लेकिन मैं सुझाव देने से पहले ना, आपसे थोड़े प्रश्न पूछना पसंद करूँगी। जो है सबसे पहले आप क्या आप बता सकते हैं, कि ऐसा कौन-सा चीज़ है या फ़िर ऐसा कौन-सा काम है, जो आपको करके आपके ऊपर संदेह जो होता है ना, अपने आप कर, तो ये संदेह ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या आप उसके बारे में और थोड़ा बताना पसंद करेंगे?
हुँ, जी। तो देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ कि कौन-सा काम तो कोई भी नए काम की शुरुआत, जैसे मैं सही बोलूँ तो अभी क्या कर रहा था मैं एक कारोबारी इंसान हूँ। तो एक नया कारोबार डालने की एक और नया व कारोबार डालने की मैं सोच रहा था। पर वही है कि मेरे को उसमें ये समस्या आ रही थी कि क्या 2 कारोबार में एक समय पे चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा? जबकि वो जो दूसरा कारोबार मेरा अभी का जो कारोबार है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो एक और खोलने की सोच रहा था और मेरे को इतना भरोसा है कि वो भी काफ़ी अच्छा चल सकता है, नहीं तो चलेगा। ठीक है? पर वही है कि ये मेरे को ख़ुद में ये लगता है मेरी गलत सोच ये आती है कि यार कहीं गलत ना हो जाए कुछ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके चक्कर में इसको भी खो बैठूँ? तो ये कुछ-कुछ जो समस्याएँ हैं, परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और मेरे को लगता है कि मैं जो अच्छा काम भी होता है ना जैसे मैंने आपको बताया नया कारोबार खोलने वाला जो भी काम होता है ना वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं एक कंपनी एक फ्रेंचाइज़ी को एक ले रहा था मैं तो वो भी काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइज़ी थी पर उसको भी कहीं न कहीं मैंने मना कर दिया ये सोच के कि क्या वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या वो चल पाएगी कि नहीं पाएगी? तो ये गलत-गलत सोच जो है ये जो नेगेटिव मैं अगर बोलूँ ये मेरे को काफ़ी अच्छा काम करने पे भी मज मना कर देती है।
जी, मुझे समझ आ रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे से समझाया। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आपने ये जो इस चीज़ के लिए कुछ हल निकाला, या फ़िर आपने ऐसा कुछ किया है जिससे इसको निवार कर पाए, या फ़िर ऐसा किसी को बताया कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपकी ये जो भावना है ना, किसी के साथ जो आपने शेयर की, आप थोड़ा और बता सकेंगे इसके बारे में?
हुँ। तो भावनाओं की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भावनाओं में मैंने बताने की कोशिश की। मैंने अपने परिवारवासियों से, जो बड़े हैं, उनसे इसके लिए एक अगर बोलूँ तो एडवाइज़ लेने की कोशिश की, और कहीं न कहीं उन्होंने एडवाइज़ दी भी। पर वही है ना <sniffs> कि अगर आप कोई काम शुरू करने जाते हो ना, तो उसको 10 लोग पहले ही रोकने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी बढ़ोत्तरी देख नहीं पाते हैं, और मेरे को लगता है मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि क्या ये मेरे को काम स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने मतलब मेरे को पहले जो मैं नहीं भी सोच सकता था, उन्होंने वो भी सोचने में मजबूर कर दिया मेरे को, तो उसकी वजह से मेरा मन और डर गया। और मैंने अपने माता-पिता से पूछा, तो वो चीज़ तो इसके फुल सपोर्ट में थे, पर उनका यही था कि यार, एक बार काम शुरू करने से पहले किसी से किसी अच्छे से, किसी सयाने बंदे से, उनका कहना है कि जो अच्छा, मतलब जानता हो, उनसे इसके लिए राय लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो राय वालों ने तो काफ़ी राय अच्छी ना दे के गलत राय दी, और जो मैं आगे इतना गलत सोचता हूँ और मेरे को और गलत सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार! क्या मतलब ये कर पाऊँगा भी, नहीं कर पाऊँगा? और मैं सही बताऊँ तो काश! उस आज उसी वजह से ना <sniffs> कहीं न कहीं जो मेरा दूसरा कारोबार है, वो आधे रास्ते पे अटका हुआ है और मैं उसको खोल नहीं पा रहा हूँ, ये सोच के कि क्या वो चल पाएगा, कि नहीं चल पाएगा?
जी, मैं आपके बा ये जो बात है आपने कही ना ये कही बार ऐसा होता है कि हमारे आस-पास वाले जो लोग होते हैं ना वो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप घबराएँ ना आप बा आ जो स काम कर रहे हैं ना वो बहुत सही है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो आप कारोबार स्टार्ट करने वाले या फ़िर जो भी आप अ, नया शुरू करने वाले हो तो इसकी वजह से आपके जो दिनचर्या या फ़िर आपके जो परिवार वाले हैं ना इसमें कोई स अ, बदलाव दिख रहे हैं या फ़िर अ, कोई सुधार? आप कु थोड़ा-बहुत बताना पसंद करेंगे?
देखिए कि अग अगर मैं दिनचर्या की बात करूँ कि इसमें कोई सुधार या बदलाव दिख रहे हैं तो आपको मैंने बताया जैसे सुझाव की बात करूँ। मैंने मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सुझाव मेरे को काफ़ी मिले इस चीज़ के। पर मैंने जब उसको अपनाने की कोशिश की तो मैंने मतलब काफ़ी तरीके अपनाए भी हैं मेरे को बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, कोई बोलता था कोई मंत्र का जाप करो, कोई बोलता था कि मतलब भगवान की पूजा करो। तो ये चीज़ें मैंने अपनाई। तो देखिए अपनाने के बाद फ़र्क पड़ा ऐसी बात नहीं है कि नहीं फ़र्क पड़ा। पर वही है ना फ़िर थोड़े समय बाद फ़िर वही नेगेटिविटी मेरे को लगता है कि मेरे पे कोई मतलब मैं सही बताऊँ तो ऐसा लगता है ऐसे नेगेटिविटी का साया है मुझ में और मतलब मेरे को जाके किसी बाबा या फ़िर पंडित को दिखाने की काफ़ी ज़रूरत है, कभी-कभी तो मैं ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। पर अगर इसके अलावा जोक्स अपार्ट अगर मैं कुछ बोलूँ तो देखिए भगवान का नाम लेने से सही बात है कि पॉज़िटिविटी जो है अच्छी चीज़ें आती हैं। और ये हुआ भी। पर वही है कि फ़िर आगे जाके जब कोई बड़ा काम करना होता है ना तब कुछ और ही दिमाग में आता है। और उस समय सब कुछ ए, मैं बोलूँ सिर्फ़ एक दरवाज़ा नहीं आपको सब दरवाज़े देख के चलना पड़ता है। तो मैं वही है कि सब दरवाज़े देख के चल रहा था और कहीं न कहीं उसी वजह से रुक गया। और सुझाव तो यही था और इसके अलावा बस यही सब है और इस यही परेशानी अगर मैं सही बोलूँ अगर आपको तो और मैं कोशिश करता हूँ कि, <clears throat> कि ये चीज़ ना हो मेरे साथ कि मैं ऐसे ना कर पाऊँ या फ़िर इस चीज़ में ना पडूँ पर वही है कि मतलब एक सोच हो रखी है मेरे को अब मेरे को अंदर से ही सोच आती है क्या ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा?
<smacks lips> जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे से समझाया। मुझे काफ़ी हद तक समझ गया, लेकिन एक आखिरी सवाल जो है ना मैं पूछना चाहूँगी, कि इक क्या आप ये जो नया कारोबार है ना, ये पुराने कारोबार से रिलेटेड है, या फ़िर ऐसा कुछ है जो नया आप शुरू करना चाहते हो?
हुँ, तो देखिए, प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँ, तो ये जो मेरा नया कारोबार है, वो पुराने कारोबार से कहीं न कहीं संबंधित है। वो कैसे, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँ, तो मेरा जो अभी का कारोबार है, वो है सोना-चांदी का, ठीक है? जवाहरात का। और जो मैं अभी नया कारोबार डालने की सोच रहा हूँ, वो है 1 ग्राम गोल्ड का, जो अभी मेरे हिसाब से मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो यही सोच है मेरी, पर फ़िर मेरे को एक सोच ये आ जाती है, कहीं 1 ग्राम गोल्ड डालने के चक्कर में मेरा सोना-चांदी का काम जो है, वो कम ना हो जाए। तो ये कुछ-कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ-कुछ सोच है मेरी, जो मेरे को ये काम डालने से रोक रही है। उ इसी का मैं आज आप हल ढूँढने, एक सलाह लेने आया हूँ आपके पास कि कैसे इस परिस्थिति को मैं ठीक कर सकता हूँ?
जी, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी न कि आप अपने आप पर न शक ना करें क्योंकि देखिए जितना बड़ा काम होता है ना उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है और जब हम ख़ुद पर शक करते है ना तो छोटा-सा चीज़ भी न बहुत मुश्किल लगने लगती है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप आप ख़ुद पर ना परेशान हों क्योंकि जब हम कुछ नया करते है ना तो हमेशा हम पर शक होता है कि हम कर पाएँगे नहीं, लेकिन ख़ुद पर भरोसा रखें। जैसे कि आपने कहा कि आपका पुराना जो कारोबार है ना, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो उसी से रिलेटेड काम है, ये मुझे आदत-सी है, ये मेरा रोज़गार है। तो ऑफकोर्स ये जो नया काम भी है ना ये पुराना काम की तरह काफ़ी बेहतर होगा। तो आप अ, पॉज़िटिव साइड सोचिए इसके लिए। दूसरी बात ये है कि न दूसरे लोग तो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ये हर दिन का ही है। लेकिन देखिए आपका परिवार जो है ना, वो आपको सपोर्ट कर रहा है जो आपको सोचता है कि आपका चिंता करता है ना, वो सब लोग सोचते हैं कि आप कर सकते हो तो ये ये यकीन है ना आपके अंदर ज़िंदा रखें। यही यकीन जो होता है ना आपको एक बेहतर इंसान और कुछ अच्छा करने की ना प्रेरणा देती है। और मैं दूस ती ओ कुछ और जो बताना चाहूँगी कि न देखिए जब हम नया कुछ शुरू करते हैं ना? सबसे पहले ये ज़रूरी है कि न हम उसका फ़ीडबैक लें। देखिए जैसे कि हम कुछ जब हम कुछ पढ़ते हैं या फ़िर हमारे कॉलेज में कुछ होता है ना, तो परीक्षा ऐसी चीज़ होती है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं? तो उसी तरह जब आप नया कुछ शुरू करते हो न तो आस-पास के लोगों से न जानकार लेना बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ बुरे विचार सुन के न आप ना ख़ुद पर परेशान ऐसे परेशान मत हो जाए कि हाँ, कि ऐसा है ऐसा है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि हाँ, तो अगर नेगेटिव बात हो रहा है तो पॉज़िटिव भी हो रहा है। अगर कुछ न अ, ग खराब हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है कि आप खु कुछ नया शुरू कर रहे हो नया विस्तार कर रहे हो आपके जो बिज़नेस है। तो इस तरह सोचिए जिससे न आपको इतनी ज़्यादा न ख़ुद पर न शक नहीं होगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको न ये सब कुछ तो जीवन में चलता रहता है। जो सबसे ज़्यादा चलता जो है ना जो हम पर होता है वो हम पर ख़ुद पर यकीन रखना। जब हम ख़ुद पर यकीन करते हैं ना तो दूसरा भी हम पर यकीन करता है। जब हम ख़ुद पे ही यकीन ना करें तो दूसरे पर हम क्या ही बोलें कि हाँ, कि आप हम पर यकीन करो। आप बहुत खुशकिस्मत अ, कि ये जो आपका परिवार है ना, आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आप पर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो कारोबार आपका नया है ना, वो काफ़ी अच्छे से चले और बहुत क तरक्की करे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आगे की स जो भी काम होगा या फ़िर आपको जो भी परेशानी हो आप आके मुझे बताएँ ताकि मैं और अच्छे सुझाव आपको दे पाऊँ। जी, शुक्रिया।
जी, देखिए मैं सही बताना चाहूँ तो आपकी बात सुन के मेरी आधी परेशानी का जो बोझ है, वो सही में हल्का हो गया और मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं ढूँढ़ रहा था कहीं न कहीं आपकी बातों में वो छुपी हुई थी और अगर मैं इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाता हूँ तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ मेरी ही कहीं न कहीं मदद करेगी और सही बताऊँ तो मुझे भी आपसे इस बारे में बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में अगर मेरे को किसी भी चीज़ की परेशानी होगी, समस्या होगी तो आप मेरा उसको सलाह देने के लिए उसका हल निकालने के लिए अ, अवश्य उपस्थित रहेंगे। आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जय श्री राधे।
जी, धन्यवाद।